Ne, ich glaube, das ist, weil die alles mit Eiswürfeln trinken und und wenn du das ausm Glas trinkst, dann fallen dir irgendwann die Eiswürfel ins Gesicht. <laughs>
Achso, ja, <laughs> auf jeden Fall. Echt, es ist wirklich so? Alles ist mit Eiswürfel?
Ja. Ja, ja, und die trinken alles mit mit Strohhalm. Deswegen war ja dieser große Kampf um diese Strohhalme, dass die eben auch so viel Plastikmüll da der Umwelt beiführen.
Hä, ja, wenn da jeder jeder Mensch, äh, weiß nicht, 5 Strohhalme am Tag verbraucht aus Plastik. Mhm.
In Restaurants vor allen Dingen, weißt du, die bringen dir dein Wasser und kriegst du deinen Strohhalm dazu, ja? Wirst gar nicht gefragt.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich echt heftig.
Ja, und dann hatten sie dann äh, erfunden, die Strohhalme auch irgendwie aus Pappkarton zu machen, aber die funktionieren nicht. Die weichen auf und dann schmeckt alles nach Pappe. <giggles>
Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also es gibt ja auch die aufessbaren Strohhalme, ne? Die sind dann irgendwie. <laughs> Ja, ja. Mhm.
Ne, danke, also muss nicht sein. <giggles> Aber es ich, äh, ich kann dir sagen, also d äh, unser kalifornischer Gouverneur, der hat da äh, 'n tolles Gesetz erlassen vor 2 Jahren. Äh, also du weißt ja auch w
Mhm. Ist es immer noch der Schauspieler?
Nein, noch lange nicht. Ach Quatsch, der ist schon lange weg.
Der war doch aber mal, oder?
Ja, ja, Schwarzenegger, Öst 'n Österreicher, ja. Ne äh, der der den wir jetzt haben, der ist auch schon seit Ewigkeiten: Newsom. Jedenfalls, der hat 'n Gesetz gemacht, äh, gegen diese Hotel äh, diese kleinen Döschen, die du immer im Hotel kriegst mit Shampoo und und, ähm, und äh, Seife und das, ja. Weil die hast du ja dann auch immer hinterher weggeschmissen. Und, da
Ah ja, okay, genau. Ja, genau. Ah, ja. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja, genau. Okay. Und jetzt, wie's jetzt?
Ja, seit Januar 23 ist das nicht mehr erlaubt. Und jetzt haben alle Hotels die haben jetzt große Flaschen, die sind direkt in der Dusche befestigt, weil natürlich die Leute klauen. Das ist eben auch furchtbar, aber die sind richtig da angeschraubt oder was. Und die werden immer nachgefüllt und
Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Und da musst du drauf drücken so, das kommt da so raus, ja.
Ja, na, ganz normal. Ja, also es ist 'ne tolle Lösung. Und da muss ich sagen, Hut ab, ja, dass dass sich da ein Politiker eben 'n Kopf gemacht hat und und hat diese Sachen abgeschafft.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Und das ist aber wirklich nur in Kalifornien der Fall?

Ja, okay, mhm.
Oder auch also Gemüse und so, wäre uns nicht in den Sinn gekommen, das jetzt extra in irgend 'ne Plastiktüte da einzupacken. Während heute, da da kaufst du ja irgendwie, sagen wir, 3 Paprika und die sind dann eingeschweißt auf so 'ner Styrofoam, äh, Platte.
Ja. Also das ist kra ja. Ja, ja, genau. Ja, und das Krasseste ist also was bei uns jetzt der Fall ist also es gibt so normales Gemüse ist noch schon so kannst du schon so noch einzeln kaufen ohne Plastik, aber komischerweise alles, was so bio ist ja, biologisch, das ist alles in Plastik eingepackt. <chuckles> Und und das also da habe ich auch überhaupt keine Lust, das dann zu kaufen, weil ich meine das ist ja letztendlich dann gegen, äh ja, das Prinzip letztendlich. Wenn du Bio kaufst, dann willst du ja eigentlich die Umwelt schützen und du hast ja dann keine Lust, dann da Plastik zu kaufen irgend ne? Also
Na das ist ja wohl kl bekloppt. Ja. Also, das will mir überhaupt nicht in Sinn, dass dann irgend so 'ne äh, so 'n Bauernhof oder wer halt das verkauft, dass die das dann einpa also ja.
Ja. Also, anscheinend ist es einfach so, dass die das, ähm, im Supermarkt, ja, äh darf dieses Biogemüse nicht, ähm, in Kontakt kommen mit dem anderen Gemüse, aber das ist doch Quatsch. Also ich meine. Das ist ne, das ist das ist Quatsch. Das ist total Quatsch. Also ne, da muss man doch nicht das in Plastik einschweißen, wirklich. Also ne, das ist da fehlt irgendwie der Sinn dann von allem so, ne?
Seltsam. Das ist das so giftig? Die können noch nicht mal nebeneinander liegen. <chuckles> Ja, also was ich auf alle Fälle jetzt mache, so für mich selber, ist also die meisten Leute, wenn die einkaufen gehen, sagen wir die kaufen 3 Möhren und und und 4 Paprika und was und jedes kommt einzeln in so 'ne Tüte. Also das mache ich nicht. Bei mir rollert das alles lose auf dem Förderband, da muss die durch an der Kasse.
Mhm. Mhm. Ja ja, genau. Ja, das mache ich auch oft. Mhm.
Weil die Tüten, die schmeißt du ja sofort weg, wenn du nach Hause kommst.
Ja. Also ich benutze die Tüten aber dann für zu Müll. Ich benutze sie dann wieder. Ich mache da meine Mülltüte draus. Ich habe da so ganz kleine Müllsäcke immer.
Mhm, okay. Ja, ja dann nehme ich die also wenn ich da die Katzenkiste ausräume, aber dafür sind sie eigentlich zu klein.
Ja, aber

Hey, wir haben gerade so schön über Naturerlebnisse gesprochen.
Ja.
Ähm. Ja, das ist natürlich dann immer, äh, herrlich, wenn wenn die Natur unberührt ist oder zumindest unberührt aussieht. Aber, manchmal, da da gehe ich wandern oder irgendwie und dann liegt da Dreck, da da könnte ich verrückt werden. Das das ist so, so beschissen, dass Leute das machen.
Ja, voll. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Also, gestern war ich auch dann, äh, na wir haben Kanu sind Kanu gefahren und dann sind wir dann meine Kleine ist reiten gegangen und, äh, mit der Großen war ich dann wandern, ja, also, spazieren so. Und das ist aber schon so 'n Fleck, der eigentlich total, ähm, wil ja nicht wild, aber, ähm, so 'n 'n schöner Wanderweg eigentlich ist, ja? Äh, u wo nicht so viele Leute laufen und dann, was passiert: Habe ich, ähm, nicht weit voneinander, vielleicht so 2 km, äh, voneinander entfernt, 2 Zigarettenschachteln gefunden, ne? Von der gleichen die gleiche Marke!
Mhm. Mhm. Mhm. Ey, d das was geht den Leuten durch den Kopf, wenn die das einfach da hinschmeißen? Die haben doch Taschen! Dann steckst doch in die Tasche, meine Güte. Ah, da könnte ich verrückt werden.
Und Ich weiß auch nicht. Ja, also ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also, wir waren dann auch total ge schockiert, aber, ich habe halt dann das sind halt viele Bauern, ne? Die da ähm, ja, die da einfach diesen Weg auch benutzen und so. Und ich frage mich, ob es nicht einer der Bauern war. Ganz im Ernst. Mhm.
Ja, möglicherweise, da, f ist für die die Natur nicht so wichtig wie für uns. Die weil die Natur ist halt da und, ja die machen sich da nicht so 'n Kopf, keine Ahnung. Aber mir ist das auch schon passiert, dass ich irgendwo 'ne schöne 'n Spaziergang mache und es ist alles herrlich und dann, hm, war da so 'n Felsen, ja, also, so 'n richtiger dicker Felsen. Und, äh, da bin ich hochgeklettert und wollte da eben da mal sitzen und die Natur angucken. Und dann auf dem Felsen, da war irgendwie so 'ne Spalte und dann hatte da jemand seine alte Cola-Dose und sein McDonalds Papier da reingesteckt. Ich denke: „Sage mal, hast du sie noch alle, ja? Du hast doch offensichtlich auf diesem Stein gesessen, um, äh um dich an der Natur zu erfreuen, ja? Waru warum das jetzt ruinieren?" Also, da kann ich überhaupt nicht mehr.
Ja. Es echt komisch, aber Mhm. Oh, ne. Ach, ne. Aber ehrlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja.